Richtig. Ja, wenn's zu spät ist und die dann da rumlaufen und sei wirklich sich jemand verletzt, ich glaub, dann wäre ich noch 'n bisschen
Mhm. Ja.
mehr ange angepisst gewesen, könnte ich mir vorstellen. <laughs> Ja.
Oh ja. <laughs> Da wirst du bestimmt noch mit noch wacheren Augen rumlaufen, ne, wenn's soweit ist, ja. <giggles>
<giggles> Ja, aber ich glaube, das, äh, ist das hat sich schon so viel verbessert, sage ich mal. W wenn ich mich daran erinnere, als wir damals zusammengezogen sind, äh, an der Uni, da ist sie in meine Studentenbude ja eingezogen, äh, aus ihrem Land nach Deutschland und dann, ja also, da hatten wir so viele Schwierigkeiten mit Saubermachen. Mittlerweile, das Gröbste, ne? Ich habe ja erzählt, irgendwie hat sich das so eingegliedert, wer was macht. Aber es bleibt halt immer noch irgendwo was liegen und dann wird halt darüber gezankt und das müssen wir noch irgendwie unter Kontrolle kriegen. Ja.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah schön. Mhm. Mhm. Oh ja, das ist ja auch, äh, ja, voll verständlich. Hm. Das, äh, wi wird mit der Zeit meistens besser, weil man dann irgendwelche Lösungen findet, ne, mit denen man sich besser einigen kann. Aber das ist ja immer schwierig in so 'nem Haushalt, wo mehrere Personen werden, dass man sich da immer einig wird oder so. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
Ja. Ja. Ja. Und ich muss auch muss auch sagen, äh, es bringt eigentlich gar nichts zu meckern. Eigentlich bringt es gar nichts, weil letztendlich, ähm, du kannst sagen, was dich stört und dann Punkt, ne? Dieses Meckern, das müssen wir uns auch vielleicht noch 'n bisschen mehr abgewöhnen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, klar. Man könnte vielleicht noch mit so 'ner Belohnungsliste arbeiten, dass man zum Beispiel sagt, so 1 Punkt Staubsaugen, 1 Punkt, äh, Müll wegfahren und so weiter. Und, wer dann am Ende der Woche mehr Häkchen dran hatte oder so, bekommt dann 'ne Belohnung oder so oder irgendwas Nettes. <giggles>
Ja. Ja. Mhm. Darf den Film aussuchen, den wir am Wochenende gucken oder so. Das ist 'ne gute Idee, weil das ist auch immer so 'n Thema. Was gucken wir? <giggles> Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja, das könnte man machen. Einfach so 'ne schöne Liste und dann gucken äh, zum Schluss darf jemand, äh, eine Sache, was oder was gekocht wird oder so. <chuckles>
Ja. <giggles> <laughs> Ja klar, ne? Genau. <giggles> Mhm. <chuckles> Ja, so 'ne, genau, so 'ne Challenge draus machen oder so, ja. <laughs>
Boah auf einmal ist das blitzeblank, weil man unbedingt ins Kino will, oder so. <laughs>
<laughs> Ja, genauso. Oder wenn man dann unbedingt 'ne Fußmassage will oder so, <laughs> dann macht man vielleicht mehr in der Woche. <laughs> Das triggert. <laughs> Ja.
Ja, super Tipps. Mhm. Ja, genau, richtig. Oh Gott, Fußmassage, jetzt geht's los. Ja, ja, äh, sehr gut, das hat auf jeden Fall super, äh ja, das Triggern. Äh, hat wirklich äh, schöne, ähm, Tipps, bin ich sehr dankbar für, war super. Ja, ich, ähm, bin davon Ja, dankeschön, tschüss.
Ja. Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder, gell? <giggles> Bis zum nächsten Mal. Tschau.